Ừm, thực ra là, ờm, ừm, ngành của mình ấy, thì khá là thường xuyên phải nhận được những cái tin nhắn như thế bởi vì nó liên quan đến phục vụ sản xuất ấy, ở trong nhà máy ấy, thế nên là nếu mà tin nhắn đó là mình mình tin nhắn và email đó nó không gấp ấy, nó sẽ không liên quan đến, kiểu, việc, gọi là, sống còn hay là, à, thiệt hại rất là lớn, thì thiệt hại thì mình sẽ có thể là để sang mai mình sẽ nhắn tin lại hoặc là, ờ, đánh dấu là chưa đọc đi, thì để sáng mai mình giải quyết được. Còn nếu mà, ừm, tin nhắn nó rất là quan trọng bà cái cuộc điện thoại liên quan đến cái hàng đang cần xuất, ừm, gấp ấy, thì mình sẽ phải vẫn phải tranh thủ để, gọi là, xử lý, vẫn phải mở máy ra và điều tiết. Đúng rồi, chứ không thể lào, <laughs> ờ, mình bảo là, ừm, do đây là công không phải giờ làm việc nữa mà mình, ừm, không, gọi là, không giải quyết được công việc đó, bởi vì mình vẫn là có trách nhiệm, ừm, mình vẫn là người chịu trách nhiệm chính nên nếu mà mình không giải quyết thì nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống, chính cuộc sống của mình sang, ừm, sau này. Đúng rồi, thế nà
Lúc thông thường ấy. Ừm. À, rồi. <laughs> Ừm. Rồi. Ừm. <laughs> Ừm. Rồi. Ừm. Kiểu đang gấp lắm, ừm. Ừm, rất là có trách nhiệm. <laughs> Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi đấy. Công nhận ha. Đúng rồi. Tức là, kể cả như là đôi khi nó nằm ngoài giờ thật đấy, nhưng mà nó gấp gáp thế, xong rồi bắt đầu là không xử lý phát là ngày hôm sau là biết tay nhau ngay, đúng không? Ngày hôm sau là mất cân bằng luôn ấy chứ. <laughs> Ừ. <laughs>
Chính xác. <laughs> Đúng rồi! Stress nó còn gấp 10 lần hơn là, ờ, bỏ ra khoảng, ờ, một buổi tối khoảng 1-2 tiếng là làm, đúng không? Ừm, bạn chắc là bạn cũng hiểu điều đấy, đúng không? Đúng rồi, nghĩa là <laughs> thế nên nà, kiểu, mình phải tranh thủ vẫn phải, gọi là, ừm, đảm bảo cái công việc, đặc biệt là những cái công việc gấp và có liên quan rất là số tiền rất là lớn của công ty như thế thì mình vẫn phải giải quyết, mặc dù là nó là, gọi là, ngoài giờ rồi.
Ừm, công nhận, công nhận. Ừ, đúng rồi. <laughs> Ừm. Rồi, thế thì, nếu như mà khi mà xảy ra một cái xung đột giữa công việc và cái đời sống cá nhân ấy, tức là có những có thể là bạn, ừm, ừm, trải qua rồi hoặc chưa trải qua đi, nhưng mà nếu như mà đặt vào cái tình huống như thế thì thường là bạn sẽ lựa chọn cái bên nào là cái s sự ưu tiên của bạn?
Ừm.

Ừm, rồi, đúng không? Cái cốt lõi đó là cái sự sắp xếp, cái sự, ờ, gọi là, nó sáng suốt trong cái việc sắp xếp, phải không? <laughs> Ừ, ừ. Thế thì thế thì trong cái hành trình mà đi tìm và cố gắng cân bằng giữa công việc và cuộc sống á, thì bạn đã học được cái điều gì mà rất là quan trọng về bản thân của bạn trong cái hành trình đấy? Ví dụ bạn phát hiện ra một cái điều gì đấy khá là thú vị về chính mình này? Đó.
Ừm hứm. Ừm, chính xác, chính xác bạn ạ. <laughs> Ừm. <laughs> Ừm, thực ra thì ngày xưa thì mình đã, ừm, gần như là sẽ tập trung vào công việc rất là nhiều, và sẽ không dành thời gian, kiểu, để giải lao, giải trí. Ờ, nhưng mà thực ra thì gần đây đúng rồi, gần đây thì mình thấy là thậm chí là mình không cần phải nhất quyết mình về thế, mình sẽ sắp xếp được cái công việc nào là cần làm trước, công việc nào gấp, công việc nào không gấp thì mình sẽ vẫn có thời gian để dành cho gia đình mình, cho người yêu mình và vẫn có thể s giải trí chứ không phải như ngày trước là mình cứ mới vào nghề ấy, kiểu, mình cứ ôm đồm, thấy lúc nào thấy cũng có việc, lúc nào cũng thấy bận. Nhưng mà thực sự là sau khi có một cái, ưm, thời gian thì mình có thể hiểu.
<laughs> Ừm. Rồi, cảm giác yêu việc quá. <laughs> Ừm. Rồi. Ừm, rồi. Ừm. <laughs> Ừ. Rồi. Cái sự cân bằng tìm cân bằng được, đúng không? Hiểu được cái cách vận hành hơn, đúng không? Xong rồi vận hành nó tốt hơn nhỉ? Thế chắc chắn là đã có rất là nhiều cái sự thay đổi tích cực, đúng không? Bạn có thấy nó có nhiều sự thay đổi tích cực sau khi mà tìm cách cân bằng như này chứ?
Chính xác, mình hiểu. Chính xác luôn. Ừm, đúng rồi.